Wir haben's immer alle aufgerissen, nur meine Mama, die hat ganz, ganz säuberlich, ähm, die Schnur durchgeschnitten und dann das Tesafilm-Papier, äh Tesafilm ganz vorsichtig aufgeschnitten, damit man <chuckles> damit man das Geschenkpapier nächstes Jahr noch mal verwenden kann, ja. <laughs>
<giggles> Aha. Das man das wieder verwenden kann. Na, sowieso, so wird es doch auch gemacht, Mensch. Ja, ja, aber ich glaube, das ist so 'n Traditionsding auch für für andere Generationen, ne? Das ist dann ne, also, ich kenne es noch sehr gut, auch von meinen Großeltern und selbst meine Eltern auch teilweise. Wir haben auch das Zeug aufgerissen und da wurden wir immer angemault gesagt: „Reiß das doch nicht auf“, ja? <laughs> Oh, Gott.
<laughs>
Aber das ist ja das Gute daran, das Aufreißen, ne? Das ist ja der Spaß daran.
Ja. Ja, also, ich, äh ich mag es auch nicht irgendwie Geschenkpapier noch mal zu verwenden. Ich finde das schön, wenn man sich da wirklich auch mal 'n paar Geschenkpapier leisten kann, was neu ist. <snorts> Es sieht doch schöner aus, wenn's frisch eingepackt ist. Ja, meine Mama hat gesagt: „Das das kann man noch mal verwenden.“ Und dann wir immer alle so: „Oh, ne, komm, reiß es auf. Oh, das dauert hier.“ <laughs>
Mhm, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. <laughs> Ach süß, Mensch. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass du, ne, einige dieser Traditionen dann in deine deine eigene kleine Familie mit einbinden kannst und vielleicht auch schon 'n paar Sachen dieses Weihnachten.
Guck mal, ein ein was will ich dir noch sagen ganz schnell. Genau, weil ich habe mich hat noch einen, was das mir eingefallen wegen wegen Mitternachtssommer, ähm
Ja?
im im Sommer geht die Sonne halt wirklich nur ganz wenig unter und auf und direkt wieder auf. Und wir haben da 'n See, äh, mit 'ner Brücke und du kannst quasi auf der Ostseite und Westseite auf'n Strand gehen. Und das ist mein Ziel, dann noch mal Mittsommer dort zu feiern und quasi den den Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang dann direkt danach wiederzusehen, so überm Wasser.
Mhm. Ach, das ist ja toll. Das ist ja auch hört sich superromantisch und auch wirklich so 'n so 'n ne, wie so 'n richtig tolles Erlebnis an, was man nie vergisst, ne?
Ja.

Oh, den Nikolaus, darüber habe ich noch gar nicht geredet. Gut, dass du mich gut, dass du's mir sagst. Muss ich gleich mal hier durch die Tür rufen, aber die gla die Fra die Frau schläft schon drüben mit dem Kleinen. Ähm
<laughs> <laughs>
Ne, also meine Eltern haben mir 'n äh, 'n Adventskalender oder uns so und dem Kleinen 'n Adventskalender geschickt, das war denen nämlich auch immer ganz wichtig. Das bei uns wirklich 'ne Tradition, dass da auch meine Fam meine meine Eltern immer gerne noch gemacht haben, also auch so für die äh, die erwachsenen Kinder haben immer noch 'n Adventskalender bekommen. Da hat man sich ja auch gefreut.
Aha. Ja, total. Ja, du, ich m ich mache das auch noch für Freunde heute. Ja, klar. Ja, ja. <laughs>
Ja, ja, cool, gell, gell? <chuckles> Ähm, also du kannst kannst Adventskalender aber auch hier kaufen, so ist es nicht.
Ach, okay, also es ist schon auch 'n bisschen Tradition in Schweden, mhm.
Aber der Nikolaus weiß ich nicht. Ja, doch, doch, doch, doch. Aber Nikolaus weiß ich nicht, Nikolaus weiß ich nicht.
Mhm. Und hast du mal irgendwie schon so im Hintergrund f ja mal so überlegt, dass du, ähm, irgendwann mal deine Mutter irgendwie, äh, dazu aktivieren kannst, dass sie vielleicht deiner Freundin, ähm, irgendwie Gans und Klöße beibringt, damit du es dann auch mal essen kannst in Schweden. <chuckles>
Und ich verm ja? Äh, ich habe es im Hinterkopf, aber, ähm, ich habe mich habe mich da noch nicht rangetraut, weil dann würde ich denen ihre ganze kra Tradition hier umkrempeln
Ja. Ja, nein, nicht jetzt, aber vielleicht mal irgendwann in der Zukunft, ja.
weil Ja, doch, doch schon doch, sch doch schon, ähm. Aktuell kocht ja die Oma immer und, ähm, da will man nicht reinfunken, ne, <chuckles> weil das macht er auch gut.
Ja. Nein, um Gottes Willen. Das ne, Küche ist da ganz gefährlich, ne, muss man aufpassen. Küche und Frauen und mehrere Frauen in einer Küche ist immer so 'ne Sache. Ja. <laughs>
<chuckles> Ja, das kann ich mir vorstellen.
Oh Gott. Mhm. Aber wie ist es denn so mit ähm, aber habt ihr dann irgendwie so 1. und 2. Weihnachtsfeiertag oder fällt es dann echt komplett flach irgendwie?
Ähm